โอ้ เห็นด้วย เห็นด้วยเลยเนาะ ยิ่งแบบว่าการกีฬานะ ท ไอ้ แบบอย่างที่แบบว่า เออ ของคุณยกตัวอย่างเลยเนาะว่า โอ้โฮ มัน มันค่อนข้างเหลื่อมล้ำเนาะ แล้วถ้าเกิดอย่างแบบคนทั่ว ๆ ไปอะเขาอยากจะแบบ เฮ้ย มีสุขภาพดี แบบว่าอยากพัฒนากีฬาบ้าง เขาไม่มีเงินแบบไปเช่า หรือว่าอะไร ซ ซ้อม อะไรแพง ๆ ใช่ไหม เออ มันน่าจะมีแบบว่า เอ่อ งบที่จัดสรรในส่วนของ เอ่อ sport complex อะไรต่าง ๆ ให้เยอะขึ้นเนาะ
อืม ครับผม อืม อา ไปเข้ายิม อย่างเงี้ย อืม มันเป็นงบ งบมันมีคุณพี่ แต่ว่า เพียงแต่ว่าคนที่เขา อ อาจจะเก่ง แต่อยู่ต่างจังหวัดไง ก็ต้องวนกลับเข้ามากรุงเทพอีกอยู่ดีอะคุณพี่ คิดดูสิ อืม
อืม อา อ๋อ เออ เนาะ มันก็ อ วนมาเป็นเรื่องบอก การกระจุกตัวอีก ใช่ไหม เออ ๆ ๆ เห็นด้วย อา เห็นด้วยเลยนะว่า เฮ้ย เราจะกระจายให้มัน มันก็ควรจะกระจายเนาะให้มีทุกจังหวัดไปเลย ใช่ไหม หรือว่าแบบ ก็ต้องแบบ เอ่อ ฟรี หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะ ทำสวัส จ จัดการให้มันดี ๆ อือฮึ
ใช่ อืม อืม อา เหมือน เหมือน อ ขึ้นตรงกับผู้ว่า แบบเหมือน เป็นฟีลเหมือนเป็นรัฐบาล อยู่ตามแต่ละจังหวัด เหมือนคล้าย ๆ สหรัฐแหละ แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็น สเกลมันจะใหญ่กว่า ตรงนี้อาจจะแบบเหมือนยุ่งขึ้นมาหน่อยหนึ่ง ให้มีทีมเป็นทีมหนึ่ง สำหรับบริหารจังหวัดไปเลย แล้วก็ จริง ๆ ผมว่ามันมีคุณพี่ แต่ว่าเพราะอะไรบางอย่างที่มันไม่ถึงประชาชน เรา ๆ ก็น่าจะรู้กันอยู่ <chuckles> ผมว่ามันมี เพาว์เออร์ กีดขวางอยู่ เออ อือฮึ
ครับ อืม อา ๆ เนาะ เออ ๆ ครับ <laughs> เข้าใจ เข้าใจเลย ครับ สุดท้ายมันก็วน ๆ มาเนาะ ไอ้เรื่องที่มันวน ๆ แล้วก็มา เอ่อ ไอ้ เป็นแบบนี้
ใช่ แล้วอีกประเด็นหนึ่ง อันนี้อยากจะแชร์เพิ่มเติมมากเลย ความเหลื่อมล้ำเหมือน ท
ได้ ได้เลยครับ
ความเหลื่อมล้ำทางด้าน อ่า ของกินคุณพี่ ปัจจุบันนี้มันจะมีอยู่แค่บริษัทเดียวเท่านั้นแหละครับที่ผูกขาดของกินน่ะ แม้กระทั่ง เอ่อ อาหารตามสั่ง หรือใครก็แล้วแต่ที่ทำเนี่ย จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำเนี่ย ก็ต้องมี วัตถุดิบของเจ้าเนี้ย อยู่อย่างน้อย 1 อย่างแน่ ๆ บวกบวก
ครับผม เป็นไง เป็นไงครับ? ครับ โอ้ อื้อฮือ อ๋อ ๆ ชัด ชัดเจนอยู่เนาะครับเนาะ